Ai, que legal!
Uhum. Então, assim, a gente está com eh, Mercúrio
Me Mercúrio ajuda a brigar, mais ou menos, <chuckles> porque eu não entendo nada de astrologia.
Então, esse Mercúrio M Mercúrio, ele é da comunicação, e quando ele tá retrógrado, pode, sim, ter uns probleminhas.
Ah, olha só!
É, então. Então, assim, pra esse Mercúrio retrógrado, o que os astrólogos indicam é que a gente tenha muito cuidado com a palavra, que a palavra lançada não vai voltar, né, e todo e tudo que começa com re, por exemplo: Eh, repensar, reconsiderar, resumir, reorganizar, tudo que começa com re, na sua vida, é um bom momento, pra você fazer em Mercúrio retrógrado.
Aham. Uhum. Aham. Ah, olha só! Nossa, que interessante! Aí, que su super cultura você. Amei. <laughs>
Uhum. Sim. <chuckles> Ah, gostou? Olha
Adorei! Dá vontade de ficar falando o tempo inteiro, aqui, horas.
Ai, que bom! Então, assim, só pra fechar, ba
Obrigada, por compartilhar essas informações preciosas e por seus ensinamentos preciosos. <chuckles>
Ai, que bom que que você pensa assim. Eu fico feliz. Então, só pra finalizar, que daqui a pouquinho eu tenho que ir para o yoga, olha, Mercúrio retrógrado, se você tiver aí um guarda-roupa, um armário de cozinha, pra você rever seus itens e reorganizar a casa, esse é o momento perfeito. Começou ontem, tá?
<laughs> Aham. Adoro, vou seguir! <laughs> Muito obrigada, não vejo a hora. <chuckles>
Uhum, depois você me conta, então, como que deu. <laughs> De nada, tchau tchau, foi um prazer, tcha
Tchau, tchau.